ああ、なるほど。ま、ちょっと自分は酒は飲まないですけど、ま、そういうことですよね。うんうんうん。
うん、多分食物があると体が消化を続けますから、うん、あの体がちゃんと寝て寝ることができてない可能性が無きにしもあらずって気がしてきました。
うーん。 ああ、なるほどなるほど。はい。で
うん。で、これあの、ご自身睡眠ご自身睡眠
これ、どうしたらいいですか？はい、ん、ちょ多分そしたら睡眠多分じゃあ悪いと仮定ししますよね。そしたら、どうしたらいいですかね？
あ、はい。 食事の時間を何とかずらすか、あるいはほんとに消化のいいものにするしかなくなっちゃいますよね。その時間をずらせないってことであれば。
はい。 うーん、なるほどなるほど。 うーん、なるほど。じゃあもうちょっと、10時半とかに、とにもうやるんだったらもう10時きっかりにできるようなして、ちょっと軽いく作るような。
いや、ほんほんとはほんとは多分7時とか8時がいいんですよ。ただそれ無理ですもんね。お仕事されてます、ね。
うーん、そうです。ちょっと、いや、ちょっと無理なんですね。うーん。なので、ま、できその自分ができる中で一番早い時間帯に取るように、簡単なやつを、で、量もちょっと少なめにって感じだよね。
うんうん。 はい。 ええ、で、お昼か何、朝お昼を逆に重めにされたらいかがですか？
うん、ま、ちょっと、ま、お昼結構自分でも多めにしてるつもりなんでででで逆に逆にじゃあじゃあ朝ですね、まずなんか増やせるとしたらね。だ、朝朝を増やさし増やす、朝と昼をちょっと増やして、その分よ夜減らすって感じですかね。はい。うんうんうん。
多めにされてますか。 朝、そうそうですね。 ええ。 ええ、ただ、結局夜ってお腹いっぱいっていうか、とりあえず1回満腹感がなると寝にくいんじゃないすかね。そこの工夫がちょっと1つ必要かもしれませんよね。